Ah, po por exemplo de, na hum, de repente, sei lá, uma amiga fez uma uma viagem. Hum?
De querer para você o que pessoa teve. Não é uma coisa de querer para você o que é o que é da pessoa, né.
Não, não, definitivamente não é, eu eu realmente comemoro muito as conquistas das pessoas e eu sempre fui assim, eu não eu eh, não é mesmo aquela coisa mais pesada de: "Ai, <gasps> nossa, como é que ela conseguiu e eu não", não é isso, eu sinto um ciúme, eu sinto uma coisa assim: "Ai, nossa, queria, queria isso para mim também, sabe", mas me magoa sentir isso, porque assim, até eu ver que a pessoa teve aquilo eu não eu não pensava em ter aquilo, então aí que eu entendo que é o ciúme. <laughs>
Aham. Uhum. Uhum. Uhum. Ou seja, não é uma exato, não é uma coisa que que você estava planejando e a pessoa me correu na sua frente para comprar ou algo assim.
Não sonho, não. Exa não. Não é um sonho, é exatamente isso, é algo que eu falo: "Poxa vi olha, ela conseguiu", e e eu me sinto horrorosa, porque eu sempre recriminei muito essa essa comparação até, sabe, e como eu digo assim, quando eu percebo que alguém tem ciúme de mim, eu sei como eu me sinto, eu falo: "Poxa vida, essa pessoa não devia sentir isso". Não é, porque assim, se a pessoa tem ciúme de mim, eu sei, ah, todo o processo que eu vivi, passei, para conquistar determinadas coisas, um carro novo, uma casa nova, uma viagem, enfim, e e eu acho injusto a pessoa ter ciúme de mim, porque eu falo assim: "Eu sei o que eu tenho vivido, eu sei o que eu abri mão para ter o que eu tenho, né". É, e
Hum. <laughs> Não é um bom sentimento de sentir, né. É, só cada um que que passa sabe com o quão o quanto deu trabalho para chegar até ali, né.
Sim, perfeitamente, é isso. Então quando eu penso no ciúme de outra pessoa, eu também me questiono sobre isso, eu falo: "Por que que eu estou sentindo ciúme gente? Essa pessoa tá a conseguiu isso, está ali, porque ela mereceu, porque ela passou pelo processo dela, ali, entendeu, e de repente passou por muito mais do que eu passei, ela merece ter o que tem", eu tenho o mais engraçado é que eu tenho essa consciência, mas eu não consigo controlar sentir esse ciúme, sabe, e é uma coisa que repito, eu acho uma coisa ruim de sentir, eu queria mudar isso em mim. <laughs>
Uhum. Uhum. Entendi. Entendo, entendo. Você já você já tentou, eh, tratar, eh, disso de alguma maneira, assim, tipo, mais terapêutica, já já, eh, buscou algum tipo de ajuda, ou é a primeira vez que você está falando disso é comigo agora?